सबसे ज़्यादा किस पर देते हैं?
जी हाँ, देखिए, जो मैं अपना ऑफिशियल काम करता हूँ, वो तो लैपटॉप के द्वारा करता ही हूँ। तो चलिए, वो तो एक ज़रूरत है, है ना, कम्पल्शन, वो तो करना ही है मुझे। पर अ, उसके अलावा जो मेरा स्क्रीन टाइम है अ, हाँ, सोशल मीडिया मैं थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत देर तक वही देख रहा हूँ। अ, बीच-बीच में जैसे होता है ना कि अ, पूरे दिन में बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी देर में उठाता रह मतलब ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ, अपडेट्स लेते रहता हूँ, क्या-क्या चल रहा है आस-पास। तो जैसे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे मै मौजूद हूँ। हालाँकि, इसमें बहुत ज़्यादा मैं कुछ करता तो नहीं हूँ। पोस्ट भी ऐसा नहीं है कि मैं पोस्ट करता हूँ कुछ, 2 ही आज तक पोस्ट हैं मेरी इंस्टाग्राम पे इतने सालों से। अ, तो ज़्यादातर तो वही ब जो मेरे दोस्त हैं अ, और कुछ कज़िन्स हैं, उनके साथ बातचीत करना या मीम्स वगैरह शेयर कर लेना, रील्स वगैरह शेयर कर लेना, यही चलता है। और अगर कुछ मम या ज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ लगा लूँगा कभी-कभी और स्टोरीज़ भी अपने से जुड़ी नहीं लगाता। कोई अगर पोस्ट वगैरह दिख जाती है, जो अ, जो मुझे लगता है शेयर करना ज़रूरी है, दूसरों को बताना ज़रूरी है, तो उन उनको मैं शेयर करता हूँ कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा तो देखिए मैं स अ, इन सोशल मीडिया चलाता नहीं हूँ उतना ज़्यादा। पूरे दिन में अ, ऐसा होता है ना कि पूरे दिन में आप छो थोड़े-थोड़े समय अंतराल के बाद अ अपडेट्स लेने के लिए चेक करते रहते हैं, वैसा है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बहुत जैसे मैं ब जैसे मैं अपने काम के लिए अगर स्क्रीन के आगे बैठा हूँ बहुत देर तक, वैसा सोशल मीडिया के साथ नहीं करता हूँ मैं, कि बहुत देर तक बस सोशल मीडिया के आ मतलब बहुत देर तक बस सोशल मीडिया पे ही हूँ। उसी पे अपना वक़्त लगा रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उस एक तो वही व वक़्त भी बर्बाद होता है और मेरे को बहुत मज़ा भी नहीं आता है, देखिए, सच बताऊँ तो।
जी। हाँ। अ, नोटिफ़िकेशन चेक करना। <chuckles> मतलब बहुत कम यूज़ करते हैं आप? जी। बिल्कुल। जी <chuckles> जी।
तो ज़्यादातर वक़्त तो मेरा काम में जाता है। थोड़ा पढ़ने-लिखने में और बाकी जो मैं काम करता हूँ, उसमें जाता है और उसके अलावा हाँ, जो आपने ओटीटी वगैरह की बात की थी, मुझे देखिए फ़िल्में देखना बहुत पसंद है। अ, मूवीज़, वेब शोज़ बचपन से ही बहुत पसंद रहा है, स हाँ, सिनेमा का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ मैं, आप ये कह सकते हैं। तो वो मैं देखता हूँ, उससे मैं अपना मनोरंजन करता हूँ।
ये आपने बहुत हाँ, <chuckles> अब आपने अच्छी बात की। <chuckles> जी।